Mình đang gặp những cái vấn đề về tình cảm á bạn. Tức là lúc trước á, mình, à, có quen một cái, a, người bạn gái á bạn, ờ, nhưng mà cái mối quan hệ của mình á, kéo dài được, ờ, 3 năm á thì, ờ, mình chia tay. Tới bây giờ á, thì cũng cũng, ơ, gần 4 năm rồi mà mình, ờ, thích nghi với cuộc cuộc sống độc thân luôn á bạn, giống như là, mình không có muốn tìm một cái mối quan hệ nào khác hết trơn á, thì, ờ, không ừm, thì hông hông biết là cái điều đó nó nó có tốt không nữa? Thì mình cũng đang phân vân là không biết là có nên tìm bạn gái khác, ờ, người mới để, giống như là, mình quen sau đó mình có kết hôn hay không, hay là bây giờ là mình sống độc thân luôn? Thì hiện tại á, là mình cũng, ưm, ngoài 30 rồi đó bạn, ừm, tức là nhiều người á, thì cũng, giống như là, hối thúc mình là nên, ơ, cưới vợ nhưng mà mình thấy, giống như là, mình không còn hứng thú nữa á bạn. Thì không biết là bạn có cái lời khuyên nào cho mình hông bạn?
Ừm. Ừm. Ừm, vậy á hả? Ừm. Vậy á hả? Ừm. Mình hiểu. À. Mình rất là hiểu cái cảm giác của bạn khi mà cuộc sống của bạn đang độc thân đang yên bình mà, yên lành như thế này, ưm, nên là có một cái mối quan hệ mới bạn cũng cân nhắc rất là nhiều. Và đặc biệt á, là khi mà bạn cũng đã kết thúc một cái mối quan hệ trước đó đến 3 năm, nên là bây giờ bạn cũng đang hơi băn khoăn hổng biết như thế nào phải hông nè?
Ừm. Đúng rồi đó. À, đúng rồi bạn ơi, giống như là, cái mối quan hệ nó, ừm, giống như là, nó kéo dài như vậy rồi mà còn chia tay, giống như là, kiểu, ờ, à, khi mà chia tay thì người ta hay nói cái lý do là không hợp nhau hay là như thế này như thế nọ đó, ờm, là mình, giống như là, mất cái niềm tin vào tình yêu vậy đó bạn. Ừm, thì
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. À, mất niềm tin, bạn có thể chia sẻ cho mình thêm á là cái lý do nào mà bạn bị mất niềm tin hông?
Ừm. Đúng rồi. À, thì, cái, ờ, người bạn gái lúc trước của mình đó bạn, thì, à, cái, à, cái bạn đó thì, ờ, ừm, rất là hay ghen. À, thì, à đúng rồi, là, giống như là, khi mà mình chở cái bạn đó đi ra đường á, là bạn đó, giống như là, không có cho mình nhìn xung quanh luôn. Ừm, còn, ờ, những cái lúc á mình có cái công việc đi ra ngoài á, thì mình chưa có, giống như là, đi gặp khách hàng đi, mình chưa có bàn xong công việc với đối tác á, là cái bạn đó đã gọi điện rồi, giống như là, gọi điện hỏi: "Đang ở đâu? Lang làm gì?" Yeah, thậm chí là có khi là kêu về nữa, thì mình cũng rất là khó chịu cái việc đó. Ừm.
Ừm. Hay ghen. Ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm, vậy ha? À, mình rất là hiểu cái cảm giác của bạn, khi mà trước đây bạn có một người bạn gái mà cũng, gọi là, hơi kiểm soát bạn, đúng hông? Nên là bạn cũng hông có thoải mái lắm. Vậy cho mình hỏi là bạn gái của bạn thời điểm đó thì bao nhiêu tuổi?
Đúng rồi. À, bạn gái của mình á thì, à, à, nhỏ hơn mình 1 tuổi, thì lúc đó bạn gái của mình là là mới 22 thôi đó bạn. Ừm, thì ừm.
Ừm, ừm. 22, ừm, rất là hiểu. Thật ra thì 22 tuổi thì, ờ, cũng á vừa mới ra trường mà, cũng đang còn nhỏ, còn trẻ mà, đúng hông nè? Vậy cho mình hỏi đó, trong cái giai đoạn hiện tại khi mà bạn sống độc thân được 4 năm, bạn thấy nó đang ổn rồi đó, thì, à, có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn hay là thiếu vắng một cái mối quan hệ, hay là cần một người ở bên cạnh chăm sóc, tâm sự hông?
Đúng rồi. Rồi, bạn nói thì mình mới, ờ, nói thật á là, ừm, nhiều lúc á mình cảm thấy cô đơn lắm. Tại vì, à, khi mà đi ra ngoài á thì gặp người ta ai cũng có có cặp có đôi, người ta có thể là chở bạn gái đi ăn hay là đi chơi gì đó. Ừm, thì mình đi một mình thì cũng rất là buồn, thì mình chỉ đi, ờ, ừm, cà phê với những cái người bạn của mình thôi. Ừm, không không có, giống như là, không có ai đi cùng, và những sái lúc mà mình cần chia sẻ thì cũng không có ai chia sẻ hết. Thì đôi lúc nó cũng tủi thân á bạn, giống như là, buồn á, thấy cô đơn lắm.
Ừm. Ừm. Mình hiểu. Đúng rồi. Ừm, ừ. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, mình rất là hiểu cái cảm giác của bạn, khi mà thấy mọi người á đều, ờ, có người mình yêu thương ở bên cạnh để chia sẻ, nhưng mà bạn hông có. Thì đó cũng là một cái nỗi trống vắng nào đó đối với bạn, đúng hông? Nhưng mà, ừm, nếu như vậy thì cái điều gì khiến cho bạn, à, ngại ngần hoặc là e dè không muốn bắt đầu một cái mối quan hệ mới?
Đúng rồi đó. Ừm, thì, ờ, lúc á mà bạn gái của mình hay ghen như vậy á mình đã giống như là mình đã nói rất là nhiều lần rồi. Ừm, thậm chí là có lúc mà vì cái chuyện mà ghen tuông đó, là giống như là mình với bạn gái của mình á, đã chia tay hết một lần rồi, sau đó thì, à, cái cái người bạn gái đó là hứa sẽ sửa đổi và quay lại, thì mình cũng chấp nhận nếu người ta sửa đổi á thì mình sẵn sàng cho cơ hội. Nhưng mà sau đó thì mọi chuyện nó vẫn tiếp diễn như vậy thì, ờ, bạn gái mình hông có thay đổi gì hết. Ừm. Ừm. Thậm chí là ừm, thậm chí là bạn gái của mình còn hỏi những câu rất là khó chịu, như là giống như là những cái câu như là, ừm, sau này thì anh lấy gì để nuôi em chẳng hạn. Thì những cái câu như vậy á, làm mình rất là khó chịu, giống như là bạn gái của mình không có tôn trọng mình vậy đó, nên mình giống như là mất cái niềm tin vào cái chuyện mà kiếm cái người bạn gái mới đây, mình hông có tin tưởng cái cái việc là là sẽ có cái tình yêu chân thật nữa rồi.
À. À. Ừm. Ừm mình hiểu, mình rất là hiểu cái cảm giác của bạn, ừm. À. Chắc hẳn là bạn cũng có cái cảm giác, gọi là, hơi khó chịu khi mà bị người khác hỏi những cái câu như vậy, đúng hông nè? Thật ra á, thì, à, ờ, như bạn nói á, là khi chia tay thì người ta thường bảo là không phù hợp, nhưng mà thực sự á, có những cặp đôi người ta hông có phù hợp, nhưng mà họ thay đổi và họ phát triển bản thân để cho phù hợp hơn, cho nên bạn hãy thử nhìn những cái tấm gương, những người nổi tiếng đó. Ví dụ như là Mark Zuckerberg nè, với vợ của ảnh nè, đâu có xinh đẹp gì đâu, đúng hông? Nhưng mà họ ở bên nhau cũng rất là là lâu bền, không vì sắc đẹp, rồi những cái người nổi tiếng khác họ cũng có một cái tình cảm á, rất là lâu dài, có khi á mười mấy 20 năm, cho nên cái chuyện mà bạn chia tay bạn gái chỉ có 3 năm thôi á, thì dù sao á, ừm, đó cũng là một cái sự may mắn khi mà nó hông kéo dài tới 7, 8, 9, 10 năm rồi mới chia tay, đúng hông nè?
Ừm, đúng rồi. Ờ. Rồi, cũng đúng ha. Nghe bạn nói á thì mình mới, ơ, giống như là, nhìn nhận những cái, ờ, giống như là, những cái mối quan hệ xung quanh mình á. Thì, ờ, giống như là, có những người họ còn khổ hơn mình nữa. Ừm, nhưng mà không mình hiện tại là mình không biết làm cách nào để mình lấy lại cái niềm tin vào cái việc là có thể là quen bạn gái mới, thì bạn có cách nào mà hướng dẫn cho mình hông?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Mình hiểu, cái việc mà, ừm, có niềm tin để quen bạn gái mới, thì trước tiên á bạn hãy, à, nhìn xung quanh những cái cặp đôi nào mà họ thật sự hạnh phúc, và bạn hãy nhìn lấy đó làm cảm hứng, cảm hứng để cho bạn có niềm tin vào cuộc sống. Và bạn đừng có nghĩ là có một cái điều gì đó vĩnh viễn, đừng nghĩ là "Trời ơi, hông biết là quen một người bạn gái mới thì nó như thế nào?" Đừng có nghĩ như vậy, mà bạn hãy nghĩ là khi quen một người nào đó, thì cả hai cùng nhau phát triển bản thân, để xây dựng và vun đắp cho cái mối quan hệ đó, và trời cho đến đâu thì mình sẽ sẽ, ờ, cố gắng hết ờ, ừm, tận hưởng nó đến đó, và mình sống trong những cái khoảnh khắc hiện tại. Thì khi có những cái suy nghĩ này rồi á, bạn sẽ bớt lo lắng về tương lai, và cũng không có bị quá khứ dằn vặt nữa, mà chỉ sống cho hiện tại. Thì chắc chắn á là những cái khoảnh khắc mà bạn tận hưởng với lại người mới này, hoặc bạn làm quen với ai đó nó được trọn vẹn nữa. Và có bao giờ á bạn nghĩ á là
Rồi. Ô kê.
cái giai đoạn 4 năm độc thân á, đó là một cái giai đoạn để cho bạn có một cái sự chuẩn bị nè, phát triển bản thân để tìm một cái người khác phù hợp hơn hông?
Ừm. Thật ra là trong những cái, a những cái, a, năm mà độc thân đó, thì giống như là mình, ờ, thấy, ơ, lo ngại về cái việc là quen bạn gái mới nơ rên giống như là mình cố ép bản thân mình á là không có quen người khác nữa. Nên là mình tự nhắn với bản thân mình vậy á, nên mình không có giống như là không có dám quen, ơ, không có cưa cẩm hay là tìm một cái mối quan hệ nào mới cả. Nên nên giống như là cái cái việc độc thân nó dần dần nó quen luôn á bạn.
Ừm. Mình hiểu. Ừm. À. Ừm, mình hiểu rồi. Mình rất là hình hiểu cái cảm giác của bạn khi mà sống độc thân á, cũng không có ảnh hưởng á, gì đến ai và cũng không có bị ai tác động nhiều và bạn cũng quen, đúng hông? Người ta thường có câu á là gì, ờm, lúc độc thân thì muốn người tìm người vượt qua sóng gió, tìm được rồi mới thấy sóng gió từ người đó mà ra.
Đúng rồi. Ừm.
Cho nên là đôi khi cái việc độc thân hiện tại của bạn, bạn hãy cho nó là một cái may mắn đi để bạn có cái thời gian riêng cho bản thân mình cái đã. Còn trong trường hợp mà bạn muốn lấy lại niềm tin á thì bạn hãy nhìn những cái người xung quanh có những cái mối tình đẹp, à, bạn có thể, ờm, gọi là, nói chuyện với họ để được truyền cảm hứng nè. Rồi thứ hai nữa là bạn hãy tạo cho mình một cái cơ hội đi, hãy dám dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám bắt chuyện, à, dám làm quen với những người bạn gái khác để chọn cho mình một người phù hợp. Và chỉ có cái hành động mà bạn quyết tâm bạn dám làm thôi thì mới làm được, còn còn chuyện này hông ai có thể làm thay cho bạn được hết á. Bạn nghĩ là bạn có, ừm, gọi là, ừm, có cái cái sự có cái mức tâm lý mà có thể mạnh dạn để đi bắt chuyện hoặc là đi tìm bạn gái mới chưa?
Sao nè? Đ Ô kê. Ừm. À, nghe bạn nói á, thì mình cũng, giống như là, suy nghĩ lại về cái vấn đề, à, là, giống như là, cái kết quả thì không ai biết trước được, à, thì biết đâu mình lại tìm được một cái cái người phù hợp với mình. Thật ra là trong những cái cái năm mà độc thân đó thì mình cũng có những cái người là khá là phù hợp, nhưng là, giống như là, mình, à, có cái tâm lý rồi. Giống như là, mình, gờ, hông có muốn, ơ, có một phát sinh một cái mối quan hệ mới á bạn, nên mình cố ép bản thân mình á, là không có chủ động á. Tức là mình mình chỉ nói chuyện qua loa với, a, những cái người bạn nữ thôi, tùy thôi chứ mình không có tiến tới, cho nên mình cũng chưa biết là kết quả như thế nào nữa.
Đúng rồi. Ừm. Ừm, vậy á hả? Vậy á hả? À. Mình rất là hiểu. Thật ra á, bạn vẫn chưa có được chữa lành hoặc là chưa có thực sự vượt qua được cái cái mối tình cũ 100%. Thì trước tiên, trước khi mà bắt đầu với một mối tình mới thì bạn hãy cố gắng bạn, à, phải lập trình lại cái tiềm thức của bạn. Tức là bạn có thể dùng cái cách tự kỷ ám thị á, là bạn dùng cái cách mà bạn đặt những cái câu hỏi khẳng định trong đầu là bạn, ừm, đang rất mong muốn có bạn gái mới và bạn tin chắc rằng cái người bạn gái mới của bạn là người bạn đang tìm kiếm. Rồi bạn hình dung, bạn viết ra giấy những cái đặc điểm tính cách thậm chí hình dáng của cái người bạn gái mới đó luôn, và bạn cứ suy nghĩ liên tục về cái người bạn gái mới đó tới cái mức mà bạn cảm nhận bằng cảm xúc của bạn, như thể bạn đã có cái người bạn gái đó ở bên cạnh bạn rồi để bạn có cái sự hân hoan trong cái cảm xúc của bạn luôn á. Và bạn hãy cố gắng luyện tập cái điều đấy cho đến khi tiềm thức của bạn ghi nhận được là là bạn có một cái năng lượng tích cực để bạn kiếm được người bạn gái mới, để bạn quên cái cái mối tình cũ đó đi. Và những cái điều gì, gọi là, ừm, ừm, vẫn còn ám ảnh trong đầu bạn mà bạn, ừm, có đâu đó bạn, ừm, có thể nghĩ là quen một người khác nó cũng sẽ lặp lại như vậy á, thì đừng, để cho mình để cho bạn có thể cảm thấy tươi mới. Vì người mới á, họ chưa biết bạn, à, nên là họ, ừm, cũng có được một cái cơ hội công bằng để bạn phán xét hoặc là nghĩ về họ một cách tươi mới, hông có ảnh hưởng đến cái người cũ. Thì một trong những cách đó là hãy cố gắng dùng cái cách tự kỷ ám thị á, là cứ lặp đi lặp lại những cái câu khẳng định trong đầu cho đến khi nào tiềm thức của bạn mặc định, mặc nhiên nghĩ rằng bạn là người rất là thu hút, à, rất là hạnh phúc và chuẩn bị c có được một cái người bạn gái phù hợp. Vì người ta bảo là, ưm, "mây tầng nào thì gặp gió tầng đó" vậy đó, đúng hông? Thì khi suy nghĩ như vậy chắc chắn là bạn sẽ tìm được người bạn gái, ơ, phù hợp và, ừm, cái suy nghĩ của bạn, ờ, cũng có rất là nhiều cái tiến bộ và tích cực á. Mình tin chắc là nếu như bạn, à, gọi chủ động đi ra ngoài và cho nhiều người khác cơ hội được tiếp cận với bạn thì chắc chắn là bạn cũng sẽ có một cái mối quan hệ lâu dài, tốt đẹp thôi à.
Ừm. OK. Kê. Ừm, nghe bạn nói vậy khá hợp lý đó, Ừm. Ừm, bạn nói đúng rồi đó, vì nhiều khi á, mình muốn tiếp cận một cái người mới á, mình lại nghĩ đến cái nỗi đau của cái người cũ để lại á, nên mình cũng hay e dè lắm bạn. Ờ, và nếu mà mình có cái cách mà thay thế cái người cũ trong cái tâm trí của mình á, là không có sợ cái nỗi đau nữa á, thì có thể là mình sẽ tìm được một cái mối quan hệ tốt, nó nó tìm mối quan hệ khác mà nó tốt hơn đó. Hôm nay cảm ơn bạn rất là nhiều, đã cho mình những cái lời khuyên khá là hữu ích nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
Ừm. Ừm, đúng. Đúng rồi. Chính xác, đúng rồi. Ừm. Ừm, mình cũng chúc bạn may mắn nè, chà, và sớm có bạn gái mới phù hợp hơn. Cảm ơn, ưm, ưm, cảm ơn bạn nha, bye bye.
OK, chào bạn nha.